Oo, so para sa'kin ay yun ang pinaka-memorable yung pagkain ng shomai rice. Oo ikaw ba?
Mm. Mm. Alam mo i-share ko na lang din tutal nabanggit mo na 'yang ano na 'yan, topic na 'yan, alam mo ba hindi rin naman kasi kami mayaman kumbaga sakto lang din. Minsan nagbabaon ako, minsan kapag walang babaunin ayan diyan ako bibili. <chuckles> Tapos 'yong mga siomai na rice na 'yan? Totoo 'yan 'yan 'yong bumubuhay din sa amin kasi mura na tapos swak pa, alam mo 'yon na Kasi 'di ba nung college ka kahit nga ano eh, yong i limitado lang kasi din 'yong baon ko no'n, so siyempre minsan kailangan kong tipirin kung ano 'yong pinakamura do'n ako. Para may mabibili pa akong iba na mga tuhog-tuhog, yung ganyan.
Oo. Ayan. Kaya nga. Di ba oo. Tama oo. Kaya nga. Ay oo. Kumbaga oo, mga tuhog din ayan mga palamig kasi 'pag lumabas ka talaga ng eskuwelahan 'di ba makikita mo talaga. Ah, ikaw pa 'yong, ah, tatawagin na dito masarap na mura pa, 'di ba? Ganyan na nakaka-miss do'n eh. Oo.
Tsaka palamig, di ba? Mm. Mm. <laughs> Totoo, totoo. Kaya nga nagugulat ako kasi 'yong pinag-aralan ko noon ng kolehiyo, eh doon pa rin nag-aaral 'yong bunso kong kapatid. Tas nagulat ako pumunta ako do'n isang ba beses. Alam mo sabi ko, luh ang mahal ang laki ng tinaas 'yong dating ₱25 lang na kinakain ko ngayon, nasa 30 na trentay singko. Grabe 'yong inflation. Mm.
Ayan. Oo. Kaya nga eh. Nakaka-miss din yung mga murang ano, 'di ba murang pagkain. Tas magugulat ka 'pag binalikan mo parang, ah, ayon doble na ganyan sobrang laki ng dagdag, di ba. Pero ayun, ah, tawag dito hindi naman talaga mawawala yun, 'di ba. Kasi ayun nga sabi mo inflation, 'di ba.
Totoo. Mm. Totoo. Mm, totoo. Yes, yes, kaya nagulat na lang din ako na ganon na siya kataas, grabe din talaga yung inflation na nangyari. Tapos yung mga pagbabago din sa school mo na dating tinatambayan mo, kwentuhan, ang daming nagbago. Pero yun na nga, pagdating kasi sa pagkain ang on the go pagkain ko talaga yung mga tuhog-tuhog yan kwek-kwek, kikiam. Totoo. Mm, kasi yun lang yung kaya nung budget eh, kumbaga, di ba kahit may ₱50 ka o ₱20 ang dami mo ng mabibili. Tas yung fish ball na fifty cents mm.
Oo. Kaya nga. Oo. Ayan oo. Baseball, ah, yun ba yung mga ganon. Oo. Oo. Kumbaga kanin na lang din yung, ah, minsan eh 'di ba. Ah, minsan ayun nga, ah, tawag dito men puwede kang magbaon ng mga delata, 'di ba. Tapos bumili ka na lang ng ano, pagkain sa labas ng mga kanin, ganyan. Oo.
Oo. Mm, totoo. Mm. Yes, totoo 'yan. Kailangan mo lang din talaga maging madiskarte alam mo 'yon para mabuhay talaga. <laughs> Oo, pero may mga lasa o amoy ng pagkain ka ba na, alam mo yun na malakas yung impression sa'yo tas na-aalala mo sya kapag naamoy mo?
Kaya nga eh.

Mm, pero may mga pagkain ka mm.
Kaya nga. Kumbaga sobrang ang tawag dito sobrang. Simple lang pero ano, di ba, memorable sobrang meaningful na hinahanap-hanap mo, no?
Totoo. Totoo, totoo kasi kapag may nagluluto ng kaldereta yun agad yung naalala ko na, "Ay sana kasama ko yung mga kapatid ko sana sabay sabay ulit kaming kumakain." Ganon.
Oo.
Na nakakamiss. Na sarap lang din balikan. Pero ikaw ba, may mga ano ka ba kwentong pagkain na alam mo yun na gusto mong subukan. Pero hindi mo pa natitikman.
Kaya nga eh. Tama. Oo. Ah, eto siguro, ah, siguro hindi ko siya natikman ah, natikman ko na siguro siya nung bata pero hindi ko sure 'yong ano, eh, 'yong medyo okey na 'yong ano ko memory ko 'di ba, ah, hindi ko masyadong maalala. So ang pinakagusto kong, ah, tikman 'yong ah, putubongbong ba 'yong kuya kulay violet.
Mm. Oo. Mm. Oh, oh. Na hinahanda tuwing pasko. Mm.
Oo, yun ang hindi ko pa masyadong, oo. Ayan tama. So ayun parang. Nai naano kasi ako sa kulay eh, hindi ko rin alam kung bakit ganyan. So Oo kaya
Mm, na-wi-weirduhan ka sa kulay kasi pu pu ano violet ganon, purple.
Tama, hindi ko pa siya natitikman na kung ube ba yung lasa niya ganyan. So ayun, ayun pa yung pagkain na gusto kong subukan. Oo.
Mm. Mm.

Hmm, okey, pero share ko nalang din sayo, ha, naku, masarap yan tuwing Pasko lalo na mag-sisimbang gabi, <chuckles> totoo, pero i-try mo why not di ba, kahit isang kagat lang masarap yan kasi may niyog, tapos may ab ano yung asukal o muscovado, naku, matatakam ka, i-try mo minsan.
Kaya nga eh, nakikita ko palagi, eh. Oo, oo. Ayun nga, eh. Kaya nga. Nakuwento rin sa akin yung mga tawag dito, ah, pag-gawa yung mga ingredients, yung tamang pagkain. Ah, yung mga ilalagay mo. Oo, pero ano kasi, eh, pag, ah, tawag dito, nakakita ako ng kulay ube ganyan, parang naduduwal ako, eh, hindi ko rin alam kung bakit, eh. Oo. Siguro parang sa akin lang talaga ganun. Ayan personal lang.
Mm. Mm. Oo. Hmm, okey, okey, sabagay kasi Mm, okey lang din naman yun, kasi siyempre may kanya-kanya din naman talaga tayong panlasa, kumbaga baka hindi para sa'yo si puto bumbong. Pero ako siguro kung may gusto akong subukan, kasi yung tatay ko mahilig yan gu gumawa ng mga kilawin. So kung pamilyar ka dun.
Tama, di ba? Ah, ayan. Oo, pampulutan ba yan?
Oo, pampulutan tama. Pero kasi ayoko nung mga ano, hilaw, 'yong mga raw na ibababad mo lang sa suka o himasin mo lang sa suka, 'di ba, gano'n 'yong mga kilawin? Ayun parang ayoko kasi, feeling ko hindi siya luto, tas kakainin ko siya, pero sabi ng tatay ko naluto na naman 'yon sa suka.
'Di ba? Oo. Kaya nga. Tama ka. Oo, sa suka daw, oo.
Mm, pero hindi hindi ko pa rin siya triny. <chuckles> Yung process kasi.
'Di ba? May mga pagkain talaga kasi na nahihirapan din tayo, eh. Pero ayun gaya ng sabi mo kanina, ah, ah, i-try ko 'yong puto bumbong puto bumbong 'di ba? So ayun try mo rin 'yong kaliwi kilawin kasi ayun natikman ko na rin 'yan.
Mm. Mm, mm. Soon, soon baka kayanin ko na, <gasps> babalitaan kita kapag natikman ko na, pero yun naman moving forward din talaga, siyempre gusto ko rin naman talaga i-try pero siguro hindi lang talaga para ngayon. <chuckles>
Oo, di ba? Kaya nga.